Ah ouais, tu as raison. Mmh mh.
Ouais. Donc heu, ouais, c'est c'est marrant de cuisiner, j'aime bien. Après, c'est c'est vrai que ça prend du temps, hein mais bon.
Mouais, c'est bien. Ça prend trop de temps, mais heu heu, tu tu peux faire pas mal de choses en fait, heu, avec tout ça.
Ouais. Après, ce que je faisais à un moment, quand j'avais pas trop de temps, justement, c'est que j'essayais de faire plusieurs repas, hem, enfin, à l'avance, tu vois? Le par exemple, le dimanche, je faisais plusieurs
Tu fais de la mmh. Ouais. Mmh mh. Le bâche, heu, cooking.
Ouais, c'est ça.
Ouais, batch cooking, ouais, c'est pas mal ça.
C'est ça, c'est pas mal.
Mmh. Après, tu es seule, c'est bien. Après, c'est-c'est parce que si tu fais pour plusieurs personnes, c'est compliqué.
Lunch prep.